Ừm, bạn ơi, bình thường không phải là ai cũng có thể là đi từ sở thích cá nhân mà đi đến nghề nghiệp của mình không, ừm, của mình luôn á. Không phải ai cũng làm như thế được, thì không biết là bạn có nghĩ rằng là cái sở thích có thể trở thành nghề nghiệp chính của mình không?
À! Đúng rồi. Mình nghĩ là được chứ. Ờ, bởi vì là từ cái sở thích đó thì tất nhiên, ờ, sẽ có rất là nhiều những cái sở thích khác nhau, đúng không? À, để mà nói cụ thể thì bây giờ đang nói chung chung thì sẽ hơi khó, vậy thì mình sẽ nói luôn cái câu chuyện của mình đi thì nó sẽ dễ hơn. Mình thì sở thích của mình là mình, à, rất thích kinh doanh, á thì tất nhiên rồi kinh doanh thì nó lại tiện, đúng không? Thì nó cũng có thể trở thành nghề, nhưng mà để mà nói rõ hơn thì mình là mình đầu tiên là cái bản chất của mình là từ xưa đến giờ là mình bén duyên với cái nghề marketing. Đó, thì từ cái việc marketing đó thì mình đã biến được cái sở thích của mình là mình thích kinh doanh, mình sẽ không đi làm một công ty, a, về marketing này kia nữa và mình sẽ sử dụng chính cái kinh nghiệm marketing vốn có của mình, chắc là phải hơn chục năm rồi ấy để mình, à, biến nó thành một cái nghề của mình là nghề kinh doanh trên sàn thương mại điện tử TikTok Shop. Đó, mình đang làm mà. Và mình thấy là, ờ, vừa là mình có thể kinh doanh, mà vừa mình có thể biến cái từ cái việc marketing thành cái sở thích, đó, biến cái việc là thích buôn bán thành cái sở thích của mình, thành cái nghề chính của mình là bây giờ là seller ở trên TikTok, đó.
Ồ! Đúng rồi. Ồ! Ô kê. Là Ừm, ngay a. Ừm. Ờ! Ừm, thú vị ha. Wow! Ờ, nghĩa là cuộc hành trình của bạn nó sẽ đi từ sở thích cá nhân của bạn đến cái nghề nghiệp thực tế mà bạn có thể làm được, đúng không? Nhưng mà, ờ, bạn kể cho mình một chút về cái sở thích của bạn được không? Thì không biết là cái sở thích về marketing, về truyền thông, về tiếp thị của bạn thì nó sẽ như thế nào? Kiểu bạn, ờ, tại sao là bạn nghĩ nó là sở thích của bạn á?
Ừm, đúng rồi. <laughs> Rồi. Ừm, cái này, à, mình sẽ tách bạch ra như thế này. Sở thích của mình thì về bản chất là mình thích kinh doanh, và trước đến nay ấy thì đã ra kinh doanh khá là nhiều rồi, thất bại cũng nhiều, đấy, cũng, a, ít khi được thành công lắm nên nó cũng không phải là cái gì cũng màu hồng. Và bên cạnh đó ừm, thì về cái sở thích marketing ấy thì nói thật là mình hồi xưa chưa có sở thích đó đâu. Mình học từ cái ngành kỹ thuật cầu đường ra và mình là dân, gọi là, kỹ thuật đấy, dân kỹ sư. Cái tự nhiên là một cái cơ duyên, mình, ờ, phỏng vấn vào một công ty này, mình cũng chả biết là nó làm về marketing hay không, thế xin vào rồi người ta nhận. Rồi cũng may là công ty đó là người ta làm startup ấy thì người ta không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm. Thế là mình được nhận vào rồi là người ta cầm tay chỉ việc từng tí một. Thế là cứ dần dần, mình tích lũy kinh nghiệm và mình nhận ra là, ồ, cái nghề này cũng hay và mình cũng thích nó chứ không phải không. Mình không coi nó là một cái nghề đâu, mình coi nó là một cái sở thích, đến bây giờ, mình nghĩ nó là sở thích ấy.
Ừm. À! À. Cũng có kinh nghiệm xương máu, đúng không? <laughs> Ừm. À. Ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ừm. À. Ồ! Nghĩa là thực sự là bạn sẽ không nhìn cái công việc mà bạn đang làm nó là hoàn toàn là một cái nghề để bạn kiếm tiền, nhưng mà nó là một cái sở thích. Đôi khi nó sẽ là một cái sở thích để giúp cho bạn, ờ, học tập và trải nghiệm, và cũng như là tìm được cái sự, gọi là gì nhỉ? Sự thỏa mãn trong cái công việc, đúng không?
<chuckles> <chuckles> Đúng rồi, công nhận đấy.
Ừm. À, thế thì, ờ, bạn nghĩ là, ờ, ừm, làm thế nào mà cái sở thích đấy, ưm, kiểu, nó đạt đến cái mức độ nào để bạn có thể thấy như là, à, nó biến thành cái sở thích của bạn ấy? Tại vì không phải ai cũng tìm được cái niềm vui trong công việc á. <laughs> Ừm.
Mình hiểu ý bạn. Ừm. Ra thì, ờ, mình thấy là nó cũng còn phụ thuộc vào khá là nhiều những yếu tố khác. À, mới đầu làm marketing như thế này mình hoàn toàn không biết gì về nó. Mình có được học trường lớp này kia bài bản đâu. Thế là mình được người ta hướng dẫn cầm tay chỉ việc này, ban đầu thì cũng ngán lắm, vì không biết mà, à, rồi là mình, ờ, cuối cùng là trong quá trình làm mình cũng được thực hành. Và bên cạnh đó cái công ty mà mình làm marketing ấy, thì nó là làm về Dropship, nghĩa là nó bản chất nó cũng là bán hàng. Thì thành ra vô hình chung cái việc bán hàng đấy cũng chính là cái, gọi là, sở thích, ừ, kinh doanh của mình mà. Thế là mình vừa được dùng cái cái, gọi là, cái, ơ, ờ, khả năng marketing của mình, để phụ giúp cho cái việc bán hàng công ty, thành ra là 2 cái đấy nó bổ trợ cho nhau. Rồi là dần dần những cái marketing bây giờ thì nó lại liên kết nhiều với những cái, ơ, trang mạng xã hội kiểu như Facebook này, hoặc là TikTok, đúng hông? Và là những cái trang giải trí, thì nó cũng là một cái yếu tố nữa để nó góp phần làm cho cái việc là tự nhiên mình lại thích cái nghề marketing này hơn. Đó, nó nó nhiều yếu tố lắm.
Ừm. Ừm. Ừm, thực hành. À. Dropship. Ừm. À! Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. À, nghĩa là phần lớn là những cái yếu tố nó sẽ là một cái môi trường hoàn hảo, một cái môi trường thích hợp để bạn có thể phát triển cái sở thích đấy, trở thành nghề nghiệp của bạn, và bạn kìm được cái cảm hứng cũng như là cái động lực để bạn làm việc, đúng hông? Hay nha. Thế thì, ờ, trước đó đi, trước khi mà bạn bắt đầu công việc hiện tại, thì bạn đã từng kiếm tiền hay là, ờ, có kiếm ra được cái giá trị gì đó mà, ờ, qua cái sở thích, ừm, kinh doanh và, ừm, tiếp thị như này chưa? Thì, ờ, bạn sẽ có cảm giác như thế nào và, ờ, kể cho mình biết được không?
Đúng rồi. Chuẩn rồi. Ừm. Ờ, trước đó thì, ờ, là mình làm công ty, thì, ờ, mình tất nhiên nghề thì vẫn làm marketing và cụ thể là digital marketing. Mình chuyên về cáo, chuyên ờ, đấy, kiểu như vậy. Thì là trong cái quá trình mà mình, ờ, đi làm công ty ấy, thì bên cạnh đó mình cũng bán rất là nhiều thứ. Ngày xưa mình cũng bán hàng ở trên Facebook này, cũng chạy quảng cáo và mình cũng, ơ, bán, gọi là, những cái đồ mà để ngâm rượu đấy. Đấy, rất là nhiều thứ hay ho. Thành ra đợt đó mình cũng kiếm được cũng kha khá từ cái việc là chạy quảng cáo bán hàng trên Facebook, từ cái việc đồ ngâm rượu này. Ấy, và rồi dần dần mình thấy là, ồ, cái marketing này mặc dù là nó là cái nghề mà mình đi làm công ty thôi. Mình, ờ, mình thấy là, ừ, thinh thích. Thế nhưng mà từ cái lần mà mình kinh doanh song song hành với việc đi làm công ty. Đó, kiếm được tiền từ cái việc là bán đồ ngâm rượu á, mình lại thấy: "Ồ, mình thích cái nghề này." Ừm, cũng có thể là do là vì nó mang lại cho mình cái vấn đề tài chính, tiền bạc thì mình thích. Đó, nhưng mà mình nghĩ là đó cũng là một cái lý do đi, đúng không? Bởi vì tiền mà ai chả thích. Mình thấy nó kiếm tiền cho mình thì mình thích thôi. Thì dần dần tự nhiên là cái đó nó cứ lớn dần, lớn dần. Đó, cho nên là bây giờ tự nhiên là nó thành cái sở thích của mình rồi và tự mình biến cái sở thích này thành cái nghề chính của mình. Và mình làm seller, là người bán hàng ở trên TikTok là vì như vậy đấy.
Ừm. Ờ. Rồi, mình hiểu rồi. Ừm. Rồi. <chuckles> Ừm. À. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm! Ờ, hay nha! Ừm, thú vị ha. Ờ, chính ra là theo như mà mình nghĩ về nếu mà nhìn theo góc nhìn của bạn nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều, so với việc là nếu như mà bạn thích sở thích là bạn đánh đàn đi, ờ, đánh đàn piano chẳng hạn, thì nếu như mà bạn đi học chuyên môn đi, thì cái sự chuyên môn đấy, nhiều khi khiến bạn mệt mỏi, nhiều khi nó không còn cái thú vui như là khi mà bạn đang, kiểu, đánh đàn như là, kiểu, khi bạn còn thời gian rảnh ấy. Thì, ờ, rất là hay nếu như bạn tìm được cái niềm vui trong cái công việc của mình như thế. Thì, ờ, ờ, thì bạn có bạn có nghĩ là cái cái cái việc là bạn làm nghề nghiệp hiện tại của bạn từ cái sở thích, có mang lại cho bạn hạnh phúc nhiều hơn là bạn chỉ coi nó là một cái sở thích riêng thôi không?
<laughs> Rồi. Mệt chứ. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Mình nghĩ là nó mang lại rất là nhiều hạnh phúc đấy. Bởi vì là đồng ý là tất nhiên, à, bây giờ biến nó thành nghề thì nó cũng phải đáp ứng được cái việc là phải mang lại tiền cho mình, à, mang lại tài chính. Cái đấy là chắc chắn rồi. Nhưng bên cạnh đó thì cái việc mà mình làm nó mình cũng thấy là mình hạnh phúc, bởi vì sao? À, mình được vận dụng những cái, a, kinh nghiệm marketing mà mình vốn có này, rồi là mình cũng được tiếp cận với những cái mới ví dụ như là TikTok hay là Shopee này kia, đó đều là những cái rất là mới và thậm chí là trước đây, ờ, mình chưa bán hàng thì mình cũng thích dùng TikTok, thích dùng Shopee để mua hàng mà. Đó, thế thì mình thấy là, ừ, mình lại được làm trong một cái môi trường mà toàn là những cái rất là mới mà bây giờ các bạn trẻ các bạn rất thích, thì mình thấy, ừ, thấy là, ừ, mình cũng được học hỏi nhiều ra, mình cũng được trẻ ra đôi chút chẳng hạn, đấy, mình thấy là đúng. Bây giờ tự nhiên là bên cạnh việc kiếm tiền thì mình cũng thấy hạnh phúc khi mà được làm nó, á, kể cả cái việc là bây giờ ngồi đóng hàng thôi mình cũng thấy thích nó. Ôi, mình thấy là đóng hàng nó cũng vui rồi là tất nhiên, ờ, mỗi một đơn hàng mình cứ mặc định là một đơn mình lãi khoảng tầm 40.000 đi chẳng hạn thì, ấy, cứ đóng xong một đơn là được 40.000 đấy, tự nhiên nghĩ như thế thôi, mình cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Đó. <chuckles>
<laughs> Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Rất là mới và hay, ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Hay ha. <laughs> Ờ! Hay ha. Nhiều khi là khi là mình tìm được niềm vui trong những thứ mà mình làm thôi, kể cả nó là sở thích hay không nè, hay là công việc hay không ấy, thì cái việc mà tích cực nhìn vào cái hướng mà mình có hạnh phúc hay không ấy, nó rất là quan trọng, kiểu, như là mình đi làm mà không giống như là mình đang đi làm ấy, đúng không? <laughs> Hay ha. Thế thì, ờ, bạn, ờ ờ.
<chuckles> Đúng rồi. Ừm, làm việc mà mà được làm theo sở thích thì tự nhiên là cái việc làm ấy nó giống như, kiểu, đi chơi vậy. Đấy, ừ, và kể cả ngày xưa khi mà mình đi làm công ty, mình làm trong phòng marketing của mình ấy, mình đi làm cũng như đi chơi. Bởi vì cái đặc thù của mình là làm digital marketing thì mình không phải bị gò bó quá về thời gian. Ấy, thậm chí là nhiều khi sếp muốn tìm mình còn khó chứ đừng đùa đâu. Thế cho nên là mình thấy đi làm vui lắm. <laughs>
Nhẹ nhõm, ờ, đúng. <laughs> Hay ha. <laughs> Nó thoải mái. Ừm. <laughs> Thế thì <laughs> Nhiều quyền quyền năng đến vậy. <laughs> Thế thì theo bạn nghĩ nha cái, ơ, việc có những cái kỹ năng mềm nó có quan trọng không khi mà bạn muốn biến sở thích của bạn thành nghề?
<laughs> Ừm, nói về việc kỹ năng mềm này thì mình nghĩ là cũng quan trọng nhiều. Bởi vì là từ sở thích mà để biến được thành nghề nghiệp ấy, không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ đâu, đúng không? Nhiều khi thích nhưng chưa chắc đã làm được. Bởi vì là mình nếu như mình không có những kỹ năng mềm tốt là ví dụ như là mình biết giao lưu, biết học hỏi, rồi biết hỏi người này người kia, à, không có những mối quan hệ tốt thì chắc chắn là mình không thể biến nó thành nghề được đâu. Bởi vì là cái việc mà trước đây mình làm marketing cho công ty nó chỉ đơn giản là cái đơn thuần là làm việc cho công ty thôi, làm người làm thuê thôi. Thế nhưng mà kỹ năng mềm của mình tốt, mình giao lưu được với người này người kia, biết đi học hỏi, đấy, biết đi, gọi là, hỏi như thế thì mình tự nhiên là mình thấy kỹ năng mềm nó đóng vai trò rất là quan trọng, giúp cho mình có thể mở mang được đầu óc, mở mang được mối quan hệ để mình có thể là biến nó trở thành cái nghề nghiệp được. Đấy, mình nghĩ kỹ năng mềm quan trọng đấy.
Ừm. À, đúng. Ờ, đúng. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm! Đúng rồi. Đặc biệt là trong, a, cái, a, ngành, ừm, kinh doanh của mình là cái kỹ năng mà, ờ, giao tiếp rồi kết nối mọi người cũng là một cái kỹ năng rất là quan trọng. Đấy, thì, à, bạn nói đúng nha. Ừm, siêu quan trọng luôn. Thì, à, ngoài cái kỹ năng mềm ra thì, à, tất nhiên là sẽ có những cái yếu tố như là môi trường sống sẽ ảnh hưởng đến bạn nữa. Như bạn vừa kể là bạn có những cái môi trường rất là thích hợp để phát triển cái nghề nghiệp của mình từ cái sở thích của bạn á. Thì, à, ừm, thì không biết là bạn đã, ừm, nói một cái sở thích đấy thì có những cái sở thích nào khác nữa mà bạn đã từng bỏ nó? Tại vì bạn thấy là, ờ, nó khó trở thành nghề mà bạn có thể làm được quá đi. Bạn đã bao giờ đã có <chuckles> trường hợp đấy chưa?
Quan trọng lắm. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừ, thực ra thì không biết là có nên nói cái sở thích này hay không? Thế nhưng mà hơi ngại một tí. Nhưng mà nói thật là ngày xưa ấy, mình thích hát lắm. Ừm, mặc dù là nói thật là mình, ờ, không biết là liệu mình hát như vậy đối với mình thì mình nghe thì cũng được. À, và người khác thì cũng khen là cũng, a, nghe được, chứ còn, à, hay hay không ấy thì mình không dám chắc. Thế nhưng mà mình cũng, a, đâu đấy là ngày xưa mình thích hát rồi mình cũng đi học thanh nhạc ấy chứ, đùa đâu. Thế là, à, đôi lần là cũng đi, a, gọi là, hát cho những cái sự kiện, kiểu như là, của phường xã này kia đấy, hát cho hội đoàn rồi là của Đảng này kia thì mình thấy là, ờ, cũng hát cũng cũng có, ơ, cát sê này kia. Thế nhưng mà nói thật là
<laughs> À. <laughs> Ừm. <chuckles> Nghe được hả? Ừm. Ngầu. À! Ừm. Cũng là một sở thích rất là hay, đúng không? À, cát xê luôn. <chuckles> Wow!
Có, đầy đủ luôn. Và đâu đấy là có một thời gian mình cũng nghĩ là hay là mình đi theo cái nghề ca hát này nhỉ? Bởi vì mình thích hát mà. Đấy, nó biết đâu lại thành nghề thì sao. Thế nhưng mà nói thật là cái đó thì để mà đến được cái việc là trở thành nghề nó cũng chông gai, vì mình thấy là cái việc hát hò này nó nó cũng khó lắm, vì mình thấy là đâu phải ai cũng có thể trở thành ca sĩ được đâu. Đâu phải là cứ cầm mic lên là làm ca sĩ được đâu. Đấy, phải có cơ duyên là một. Cái thứ hai là mình thấy là, ờ, khi mà mình tiếp xúc với cái môi trường, à, kiểu như là, âm nhạc như vậy ấy, mình thấy là còn nhiều người ta hát hay mà người ta giỏi lắm, mình chưa là cái gì cả. Cho nên là mình thấy là cái khả năng của mình nó chưa tới, chắc là cũng để phục vụ cho cái việc à đi hát karaoke với bạn bè, sĩ diện tí thôi. <laughs>
Ừm. Đúng rồi, phải có duyên, đúng không? Phải có cơ duyên nữa. <laughs> Đúng rồi. Ừm. <laughs> <laughs> Ừm, đó, thì như là mình nói vừa nãy á là cái việc mà khi mà bạn có một cái sở thích gì đó mà bạn biến nó thành nghề nghiệp của bạn rồi, thì chắc chắn bạn sẽ phải chịu những áp lực nghề nghiệp. Thì khi đấy là cái sở thích, cái cảm giác thích thú nó sẽ không còn nữa. Đấy, thì tốt nhất, tốt tốt hết là là hãy giữ nó là một sở thích thôi. Đấy, thì mình thấy đồng ý nha. <chuckles> Thế thì làm thế nào để bạn có thể biết được cái sở thích đấy nó có tiềm năng nghề nghiệp hay không?
Ừm. Ừm. Hiểu rồi. Ừm, à, tất nhiên là cũng phải có những cái liều thuốc thử chứ. À, không phải là tự nhiên đùng một phát là mình nghỉ làm ở công ty để mình ra mở TikTok, a, bán hàng trên TikTok Shop ngay đâu. Và, ờm, thực ra là cũng may mắn một chút là bởi vì cái công ty gần nhất mà mình làm đấy thì là họ bắt đầu mới chuyển hướng sang kinh doanh từ offline sang online. Và cái, a, kênh online mà họ chọn lại chính là cái kênh TikTok Shop. Và mình thì đợt đó thì gần như là cái người duy nhất ở trong công ty mà hiểu biết về mấy cái này nhiều nhất, thành ra là mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cũng coi như là mình cũng là, gọi là, chủ shop đi. Đấy, có cái là đứng, gọi là, núp bóng sếp thôi chứ mình vẫn là người, gọi là, toàn quyền quyết định hết tất cả, từ cái việc up sản phẩm rồi là bán hàng, rồi là đóng đơn thì phải đóng thế nào, đấy, để dạy cho mọi người cách làm. Thì mình thấy là, ồ, ngày xưa thì đúng là tuy là nhiều việc thật, một tay, ơ, gọi là, làm hết. Thế nhưng mà chính cái việc đó nó lại, à, tạo cho mình rất là nhiều cơ hội để bây giờ mình có thể tự tin, biến cái sở thích đó của mình thành cái nghề bây giờ mình đang làm ở trên TikTok. Đó.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ồ. Sàn online. Ờ. TikTok Shop. Ừm. Ồ, hay ha! Ừm. <laughs> Ừm. Thành công việc, ờ, hay ha. Nói chung là núc nào nó cũng phải có một cái nền tảng nhất định. Đấy, nó có một cái sự phù hợp nhất định, đúng không? Ví dụ như là bạn đã có kinh nghiệm làm như thế rồi, và bây giờ bạn tiếp tục bạn làm bạn làm tiếp theo bạn tiếp nữa thì nó cũng là một cái yếu tố quan trọng cho cái công việc của bạn bây giờ. Ừm, thế thì, ờ
Ừm. Ừ. Ừm, kinh nghiệm nó phải có thực chiến nữa. May là mình còn được thực chiến, chứ còn nói thật nhiều khi kinh nghiệm thì có nhiều đến đâu đi chăng nữa mà chưa thực chiến ấy, thì mình nói thật, nếu như mình chưa được thực chiến, chắc là mình cũng chưa dám bước ra ngay để mà tự làm đâu. Ấy, mình nghĩ đó là cái điều mà mình mình quan trọng thấy là quan trọng nhất.
Đúng, đúng, <chuckles> hay! <laughs> Ừm, ờ, thú vị ha! Thế thì khi mà bạn, à, đã có công việc hiện tại rồi, bạn cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại rồi thì, ờ, bạn sẽ đo cái hiệu quả của nó bằng cách nào? Kiểu như là bạn làm thế nào bạn biết là, ừ, bạn cảm thấy, ơ, khá là hài lòng, thấy là hạnh phúc vì được làm cái công việc mà trước giờ mình yêu thích ấy.
Ừm. Rồi, tất nhiên là, ừm, khi mà đã biến nó thành nghề rồi ấy thì mình sẽ không thể, à, cứ dựa vào cảm xúc hạnh phúc để mình đo cái sự, gọi là là, à, liệu nó có ổn hay không. Ờ, mà khi mà sở thích đã thành nghề rồi thì mình phải thực tế, mình phải đo đạc nó bằng những cái số liệu cụ thể rõ ràng, cụ thể là cái doanh thu đi chẳng hạn. Ờ, ờ, ừm, nói thật là ngoài tiền bạc thì khó lắm, bởi vì đã làm nghề mà, đi làm nghề là để gọi là kiếm tiền, mà bây giờ bỏ tiền bạc ra thì chắc là chỉ còn đâu đó vấn đề hạnh phúc thôi, đúng không? Nhưng hạnh phúc thì mình thấy mình hạnh phúc rồi, thì mình phải chú tâm vào vấn đề về tiền bạc thôi. Mình sẽ đong đếm nó bằng cái việc là bây giờ mình cũng đưa ra những cái mục tiêu rõ ràng cụ thể, là tháng này qua tháng này là mình phải có bao nhiêu đơn trong một ngày. Và thực tế là bây giờ hồi mới làm thì mình cũng được đâu đấy khoảng tầm 100 đơn 1 ngày rồi. Và bây giờ thì, à, nó cũng được khá hơn một chút, nhưng mình cũng đặt ra cái mục tiêu rõ ràng là ví dụ trong năm tới là mình 1 ngày mình phải đâu đấy phải được khoảng tầm 2 cho đến 300 đơn chẳng hạn, đó. Thì đó là những cái mục tiêu mà mình đặt ra để là ngoài cái việc hạnh phúc ra thì phải có vấn đề số liệu rõ ràng, để thực sự mình biết rằng là cái việc sở thích nó trở thành nghề này, nó có thực sự ổn với mình hay không? Hay nó chỉ là một cái sở thích, gọi là, nhất thời của mình ấy thôi. Đấy, bởi vì mình đang biết về nó thì mình cứ nghĩ là, ờ, có thể thành nghề được mà không phải, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, nếu như không tỉnh táo thì có khi là là là chết đấy.
Đúng rồi. <laughs> Thấy có chút thực tế. Ừm. Đợi ngoài tiền bạc ra đi. <laughs> À, à, đúng rồi, doanh thu. <laughs> À. Ừm. À, mục tiêu, đúng rồi. Wow! Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Hợp lý ha! Ừm. Nhất thời thôi, đúng hông? Ờ, hay ha. <laughs> Đúng rồi, còn nhiều yếu tố nữa. <laughs> Đấy, như bạn nói là, ờ, ngoài yếu tố về sở thích ra, đam mê ra và, ừm, đó, thì còn cái yếu tố về tiền bạc nó cũng rất là quan trọng, đúng không? Bởi vì mình cũng là người trưởng thành rồi mà. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã chia sẻ cái quan điểm của bạn về việc tại sao sở thích có thể trở thành nghề không nha.
Ừm. Quan trọng mà. Đúng rồi. Rồi, ô kê, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bye bye!